Sì, certo. Allora, ti direi, immediatamente, come piccolissima abitudine sociale, mi viene in mente, mhmm, proprio quando ogni mattina mi ritrovo in ufficio e, uhm, arrivo, metto giù il mio zainetto e, ehm, poi immediatamente vado a a contattare quelli che sono i miei colleghi, uhm, della del della mia rete, quelli che, insomma, con i quali ho una, mhmm, <tsk> ehm, connessione m maggiore e e rituale del del mattino proprio alle 9 e mezza ci ritroviamo tutti quanti al bar per scambiare 2 chiacchiere e quindi sì, questo come abitudine quotidiana davvero molto importante perché poi, dal mio punto di vista tenere un rapporto umano, ehm, con loro è veramente importante in un ambiente di lavoro, poi anche a pranzo, no, ehm, ci riuniamo sempre, mhmm, diciamo anche se siamo di uffici veramente diversi, ehm, ci piace organizzarci insieme, prenderci delle piccole pause perché poi, sai, in realtà, la il la maggior parte del nostro tempo lo, ehm, passiamo in in ufficio, no, effettivamente. E poi questi
Mh-mh. Ah, che bello. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. E queste abitudini insomma, le avete create insieme o come sono nate questi piccoli rituali, insomma?
Allora, è stato tutto un po', mhmm, come dire, per una questione di casualità, perché appunto ti dicevo che non non non apparteniamo non siamo nello stesso team, quindi è stato un po' un un, diciamo, un susseguirsi di piccoli passi, quindi magari timidamente, perché sai, prende insieme la navetta aziendale per spostarsi, perché appunto l'azienda si trova in un ambiente piuttosto industriale, sì.
Mh-mh. Mh-mh. Ah, okay. Quindi da cosa nasce cosa, insomma?